Ah, ecco, vedi? Bene. Sì.
No, vedi? E poi, ovviamente, una volta che ho l che ho visto quei 4 libri finiti, chiusi sulla sulla scrivania, m'è preso una voglia di leggere che fermati, no? Anche perché, appunto, poi nelle discussioni vedi come escono fuori le cose? Eh, è bello, no?
<chuckles> Sì, esatto. No, no, è bellissima come cosa, assolutamente, guarda. Mi fa piacere aver trovato anch'io qualcuno che apprezza la lettura come me, che mi abbia dato che mi dato un consiglio ottimo e quindi, ecco, ah, sicuramente ti faccio sapere, appena finisco il libro che sto leggendo attualmente. Magari quello sarà la mia prossima lettura, ecco.
Mh. Bello spunto. Grazie. Vai. Beh, dipende un po' da quello che ti piace leggere, ti dico la verità. È una cosa molto, sai, filosofica. Io per dirti l'ho trovato questo libro perché ne parlava Galimberti, non so sai chi è.
Mh-mh. Sì. Okay. Sì, ho presente Galimberti. Sì, sì, ha fatto delle sì, <chuckles> ecco. <chuckles> Guarda, guarda sono interessata, è che la la mia ragazza è una studentessa universitaria di filosofia e quindi mi trascina quando può per queste cose, quindi ecco. Sì, sì.
Okay. Quindi se ti piace un po' quella roba noiosa. <laughs> Se ti quelle cose noiose sicuramente mi hai capito. Sicuramente l'ha già letto allora, guarda. Con la allora, aspetta, dille dille anche que così la rimorchi di nuovo. Dille anche questo, dille: "La società dello spettacolo" di Debord, che è un altro libro pazzesco, questo praticamente è incredib poi ne parleremo.
Sì, sì, sicuramente. Mh-mh. <chuckles> S Okay, okay. Va bene. Perfetto, allor sarà fatto, sarà fatto. Dai, vediamo. <chuckles>
Eddai. Dai, no, veramente eh, veramente. E immagina, è il continuo del "Capitale" di Marx, quindi è proprio sì, sì. Vai co detta così è un po' poi vedi, vedi da sola, va bene? Senti, io vado a fare il pranzo.
Sì. Ah, okay, okay. Ho capito. Bene. Mh-mh. <chuckles> Grazie per questa bellissima conversazione, ci sentiamo, eh. Ciao, ciao.
Grazie a te, è sempre un piacere. Certo, ci sentiamo. Ciao, alla prossima. Richiamami. Ciao.